İlk izlemede.
Emm, yani, sinemada tabii şey var, başka uyaran olmadığı için sadece, böyle, ona odaklanıyorsun. Hani, durdurup tuvalete gideyim gibi bir şey yok. Yani, dolayısıyla o anın içinde bulunduğun süre, ııı, zarfında, işte, hani, duygular tabii daha yoğunlaşma şansı buluyor. Eee, şeyde evde durdurduğun her an o duygudan uzaklaşıyorsun, gündemin değişiyor, bir, evde bir şey görüyorsun, bir detay, kafan ona takılıyor falan derken, eee, şey yapıyorsun, kopman kolay oluyor ama sinema salonunda öyle bir şey yok. Bırakmıyor seni yani. <chuckles> Orada, böyle, çivileniyorsun olduğun yere.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Uzaklaşıyorsun. Doğru. Tabii. Hele ki Aynen, hele ki üç buçuk dört saat süren bir filmde, değil mi? Eee, bölünmemek için sinema, Nuri Bilge Ceylan s s sinemada çok daha etkili diyebiliriz. Emm, peki, bir şeyi daha merak ediyorum. Eee, sence gelecekteki, iii, film izleme alışkanlıkları nasıl değişecek? Nasıl düşünüyorsun?
Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Hı hı. Çok daha etkili. Hı hı. Emm. Hımm. Yani, şöyle aslında. Şimdi bu pandemi gerçekten
Yani, sinema salonları ne olacak diyorum! <chuckles>
Eee, sinema salonları, yani, çok kan kaybetti başında da söylediğim gibi, özellikle pandemiden sonra. Eee, bir de şimdi, hani, bu artan güvenlik tehdidi, dünyadaki bu savaşlar, bu ekonomik, eee, sallantılar gerçekten insanları, eee, günbegün gitgide eve kapatıyor. Eee, tabii, ııı, bu eğlence anlayışları dışarıdan eve yönelecektir, diye düşünüyorum. Nasıl ki biz kendi sinemamızı kurduk, bunu yapan çok insan var bildiğim. Eee, o yüzden, eee, belki de o evdeki, işte, home entertainment deniyor ya İngilizce, bu tarz içeriklerde çok büyük bir gelişme olacak. Zaten platformların bu kadar, böyle, ayyuka çıkmasının sebebi de tamamen bu, yani. Hı hı. <sniffs> Eee, ve, hani, eee, çok daha, böyle, kişiselleşmiş, ııı, şeyler izleyebileceğiz bence. Imm, yani, bilmiyorum, çok, ııı, büyük değişiklikler bizi bekliyor. Tabii. Hı hı.
Evet. Hımm. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Ha, bunlarda bir gelişme olabilir, diyorsun. Hı hı. A! Tabii, doğru. Doğru söylüyorsun. Yapımlar. Evet, evet, heyecan da verici aynı zamanda, yani, emm A, hatta şey vardı, onunla ilgili de fikrini sormak isterim. Hani, dedin ya platformlar, emm, yeni yeni platformlarda, eee, sonucu, yani, oyuncunun gideceği yolu seçebileceğin interaktif
Çok heyecan verici. Black Mirror gibi mi? Hı hı. Evet, evet.
Evet, interaktif, böyle, yapımlar oluyor. Eee
Ben sadece Black Mirror'da gördüm onu, başka bir örneğini görmedim.

Eee, o filmleri tabii ki takip ediyorum. Eee, Cannes'da ödül almış, işte, a ya da başka ö ödülleri olan, eee, film festivallerini takip ediyorum. Genelde benim fi sinema anlayışım da o şekilde. Yani, böyle, yüksek bütçeli, eee, büyük prodüksiyonlu işler değil de, hani, Hollywood yapımından ziyade daha çok, böyle, farklı ülkelerin, emm, eee, filmlerini takip etmeye çalışıyorum, daha bağımsız yapımları, daha, böyle, "Art House" denilen tarzda işleri takip ediyorum, emm E, tabii, takip ediyorum ama sinemada izleme şansım yok artık onları.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Müthiş. Hı hı, hı hı, hı hı. Şimdi onu soracaktım. Eee, bulunduğun ülkede bu tip filmleri yayınlayan küçük de olsa bir, eee, yani, şehirde böyle bir salon yok mu?
Hı hı. Şimdi ben küçük bir köyde yaşıyorum. Eee, büyük şehirler bana çok, 1-2 saat mesafede ve bütün, eee, olanaklarda o şehirlerde. Yani, şöyle, düşünebilirsin, eee, İstanbul'un ü ücra bir köşesi bile olsa bir sinema vardır belki ama, hani, Türkiye'de belki biraz daha doğuya gidersen, eee, biraz daha zor olabilir senin için. Yani, öyle, bir kıyaslama, eee, olarak düşünebiliriz bunu. Eee, gerçekten ben, hani, ücra bir köşesindeyim ülkenin, eee, ve sinema yok, yani, burada çok ilginç bir şekilde, eee, yani, evet, çok zorlanıyorum. <chuckles> Evet.
He, anladım. Evet. Hı hı. Evet. Bulamazsın. Tabii, tabii, tabii, tabii. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet, evet, evet, evet. Çok ilginç! Çok haklısın. E, o zaman peki, eee, bunu telafi etmek için bir şeyin var mı? Mesela evde, eee, izleme sırasında teknolojik imkânların var mı? Büyük ekran, ses sistemi, eee, gibi, eee, bir şeyler.
Tabii. Emm Hı hı. Aynen öyle. Yani, biz de bu fırsatı kendimiz ev ortamında yaratmak istedik. Sinema yoksa biz eve sinemayı getirelim dedik. Bayağı, böyle, büyük bir ekran, eee, ve ses sistemi aldık eve gerçekten. Yani, tam, böyle, "home sinema" denilen şeyi evde yaşıyoruz bir süredir. Çok keyifli oluyor tabii.
Tabii. Hı hı. Süper! Eee, o zaman sesi de açmakta da bir problem yok çünkü herhâlde Hah, tamam bak o da çok harika. Anladım, anladım. Eee, yani, sinema ayağınıza geldi diyebiliriz. <chuckles> Overlok gibi. <chuckles> Çok güzel, çok güzel. Emm, peki
Hiç problem yok. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Hı hı. <chuckles> Aynen, overlok gibi sinemada ayağımıza geldi. Evet. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı.